Đúng rồi, nghe xong rồi quên đi hổng có gì đọng lại hết. Ờ.
Đúng, đúng. <chuckles> Ừ, thế đấy, thì, ờm <laughs>
Đúng hông? Nó thoáng qua thôi ha. Kê. Ngoài ngoài cái cách nói chuyện thì bạn còn cái cách nào khác hông, hay là còn cái hình thức nào khác hông?
Ừm, hành động, hành động thì, ờ, mình, ờm, ừm, cá tính là hành động thực ra là mình như này, ừm, tính mình thì ờ, bình thường thì mình rất là nhịn, nhưng mà về cái chuyện thì ờ, tức là bình thường mình lúc nào mình cũng sẽ nhịn trước, nhưng mà nhịn lần 1, lần 2 thôi, đến khi đến lần thứ 3 mình thấy không nhịn được nữa, mình thấy c quá quắt lắm rồi ấy, thì mình sẽ ừ, thì mình sẽ như một cái con, ơ, cào cào ấy bạn, mình sẽ bổ mặt cái đứa đấy. Nên thành ra là, cái hành động của mình ấy, thì, nó sẽ thể hiện cái tính cách của mình là, tính cách của cái người mà <clicks tongue> gọi là không không phải dạng vừa đâu. <chuckles> Nên là đừng có ai, ơ, chọc, ừ, tức là tức là đừng có mà động vào ấy. Ờ, tóm lại là làm đừng có làm gì quá đáng cả, còn nếu mà bình thường thì mình rất là vui vẻ nhẫn nhịn, à, nó là như thế. Mình
À. À. Tức <chuckles> tức nước vỡ bờ. <chuckles> Ờ. Ừ. Nói chung là, những cái hợp lý thôi, còn quá mức nó phải phải, gọi là, vùng lên, chứ im lặng mãi thì nó cũng
Ừm. Nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ nhịn đầu tiên, mình lúc nào cũng phải nhịn một hai lần. Thì để cho giống như kiểu là nó là một cái cơn bão nó cần phải nuôi dưỡng dần dần ấy bạn, nó phải góp gió mới thành bão ấy. Đấy, mình là kiểu như thế thì không biết bạn có thế không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thì cũng đúng, mình nhịn nhiều hơn nhịn nhiều hơn bạn nữa. Nhiều hơn nữa, nên là ít khi nào nói lắm. <chuckles>
Ờ, bạn trầm ừm. Eo ôi, như thế là bạn là nghĩa là mẫu mẫu con trai lý tưởng đấy, con gái thích như thế lắm. <tsk>
Nhưng mà nói cái gì nó phải chắc, nhưng mà nói ra là nó phải chuẩn. Ví dụ như suy nghĩ nhiều lắm mới mới phát ra, còn hông thì thôi im. <chuckles>
Đúng. Thế là bạn đúng là bạn hướng nội nhỉ, hướng nội, siêu hướng nội ấy. Ừm. Đấy.
<chuckles> Tại vì nói ra nó nó không rút lại được, nên ít khi nào
<chuckles> Đấy là lý do tại sao, có phải đấy đấy là việc ừm, nguyên nhân bạn làm như thế là do bạn cảm thấy áp lực, đúng không? Khi mà phải phụ, ph khi mà phải lựa chọn, ờ, ờ, cái phong cách cái cá tính đấy đấy, cho nó phù hợp với người khác, đúng không? Bạn ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác luôn, chính th đúng rồi. Đúng rồi.
Thế là, hầu hết những cái lúc như thế là, ừm, khi nào? Khi nào mà bạn cảm thấy bị áp lực, ừm, khi mà phải à, chọn phong cách cho phù hợp với người khác?
Bằng mà. À, ví dụ như, ờ, bạn mình với bạn gái mình, giống như hai người đi, đi với một nhóm bạn đi, nhóm bạn, thì bạn quy định mình: "À, anh có thể thay đổi xúc xíu này thiếu thay đổi một xúc món quà k à, <tsk> phụ kiện này, phụ kiện kia đi." Nó lại không đúng với ý mình, đúng không? <tsk> Để để phù hợp với mọi người thì nó lại, gọi là, cũng phần áp lực nhưng mà cũng hông thích.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừ. À, hiểu. <chuckles> Ờ. Thế, nhưng mà vì
Ừm, nó vậy, hoặc là đi với qua gặp gia đình, ví dụ gia đình hai bên, ví dụ vậy đó.
Ờ. Thế thì áp lực thật. Ờ, gặp phụ huynh thì áp lực thật, lúc đấy chắc là phải quần tây, áo sơ mi, đúng không? Hay là vẫn áo Polo?
Khi gặp gỡ người khác, ờ. <chuckles> Áp lực. <chuckles>

<chuckles> Vẫn vẫn tiền cho mi ít, ít khi nào
<laughs> Ờ, ờ. Thế là bạn chiều bạn gái đấy. Ừ, áp lực, nhưng mà bởi vì nó có động lực là tình yêu, đúng không? Thế thì mới chịu được áp lực đấy chứ. <chuckles> Chứ còn không thì sao? Nếu mà không có động lực thì sao? Bạn bạn có bao giờ mà, kiểu, ờm, không có cái động lực nào nhưng mà vẫn phải chịu áp lực ấy, để mà thay đổi để cho nó phù hợp với người khác ấy?
Đúng rồi. <chuckles> À, áp lực, có động lực. Ví dụ như, ưm gia đình cũng cũng cũng ba mẹ á, thì cũng hay hay nói, thì cũng phải thay đổi thôi. Chung là cũng chịu áp lực.
Ừm. Thực ra thì động với lại là tình yêu với ba mẹ rồi, nó vẫn là có động lực ở đấy, đúng không? Không, tức là bạn
Đúng rồi. <chuckles> Nói chung thì cũng phải có nguyên nhân chứ hông mình vẫn vẫn giữ như cũ à. Nếu không có nguyên nhân gì thì ơ, còn bạn như như thế nào? Có khi nào mà phải áp lực không?
Ờ, đúng, là không không, ơ <chuckles> Ờ, hiểu.

Có, có, chính xác, có bài hát.
Ừm, thế thì thế là bạn đặt, ừm, thể loại gì đấy?
Mình thì, ờ tình cảm ta gọi là là gì ta? B Ballad, đúng rồi. <tsk> Ballad, Ballad hoặc hoặc Acoustic.
Êm, ây, ây, ây. Eo ơi! Mình thấy mình thấy bạn, ừm, kiểu, qua nói chuyện với bạn là mình cảm thấy bạn giống, kiểu, ừm, gu một ng một người, ờ, à, đàn ông, gọi là ừ, kiểu, ừm, <tsk> kiểu, kiểu gu của chị em phụ nữ đấy. Cái, kiểu, lãng mạn, đúng không? Bạn là cái kiểu trầm, trầm trầm tính nhẹ nhàng, kiểu, kiểu thế hông?
<chuckles> Ờ. <chuckles> Đúng rồi. Nhưng mà nghe nhạc, đa số Ballad hoặc Acoustic đó, chứ hổng có nghe mấy cái nhạc kia. <chuckles> À, hông, hông.
À, ờ, không phá cách, không kiểu rap hay là d ngầu gì, đúng không?
Đúng rồi. <chuckles> Không phù hợp.
Ừm. Nhẹ nhàng nhỉ? Trời ơi! Thế này thế chắc bạn gái bạn, ừm, ờ, chắc là thích lắm, xót như thế này cơ mà. Xem nào? Đối với mình ấy, thì, ờ, ừm, cái cá tính thì mình, ờ, mình không tức là con gái bọn mình thì là, nó sẽ không phải là nh qua đồng hồ hay là qua, na, điện thoại mấy đâu. È mà thực ra thì nó có hiện qua cái cách nói chuyện ấy. <chuckles> Chẳng hạn như là mình thích âm nhạc là mình thích Mỹ Tâm ấy. Là mình là mình cứ cái gì mà liên quan đến Mỹ Tâm là mình sẽ rất là à, nói chuyện rất là tích cực, ờ, nói chuyện nhiều lắm. Thế thì mọi người nên là thành ra là những ở tất cả những công ty cũ của mình làm ai cũng biết mình thích Mỹ Tâm, nên là không đứa nào dám nói xấu Mỹ Tâm trước mặt mình cả. <laughs> Thì tức là bọn mình thể cá tính vào lời nói.
Ừ. Ờ. À. À! À, ô kê. À. <chuckles> Mà cũng hay hay hay hay hay hay nghe nhạc chị chị Mỹ Tâm á. Chị Mỹ Tâm ô kê đó. Chính xác luôn, Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh rồi, ờ, mấy cái gu đó, Mỹ Tâm cũng hay nghe nhiều vì, cái cái chất nhạc của Mỹ Tâm là nó
Ờ, bạn hay nghe à? Ồ! Ồ! Ừm!
nó nhẹ thôi, nó sâu lắng nhưng nhưng nhưng nó rất là mạnh mẽ trong đó.
Nó sâu lắng. Ừm. Ờ, đúng, nó có nội lực, giọng hát nó có nội lực.
Thì nó có nội lực, thêm sự mạnh mẽ, cả cái nội dung vẫn lẫn kể cả cái chất nhạc luôn. Nội dung vẫn rất là mạnh ví dụ như, ờ, ừm, ví dụ như mình có cái trong âm nhạc khi chia tay buồn bã hay gì đó, bả rất là, gọi là, mạnh mẽ. Ví dụ như là, buồn nhưng mà rất là mạnh đó, <chuckles> kiểu như vậy đó, đúng hông? Để ý nhạc Mỹ Tâm.
Ồ! Ừm. Ờ, đại loại là vậy, mà thích. À, đúng không? Vẫn biết yêu người không lối thoát nh nhưng em, ơ, vẫn yêu, đúng không? Đấy là mạnh mẽ còn gì nữa, đúng không? Ừm. Ừm.
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Nó vẫn nhẹ nhàng nhưng mà mình thể hiện de rõ cái cái cái cái cá tính của mình trỏng. Chúng ta là Đúng.
Đúng, đúng. Kể cả con người Mỹ Tâm cũng thế mà, thế là thành ra mình cũng thích, bởi vì có cá tính, rất có cá tính.
À Đúng rồi, có cái chất riêng của của Mỹ Tâm, nó có chất nhạc, chất riêng.
Ừm, nhưng mà bạn càng nói chuyện là càng thấy bạn đúng là người kiểu so deep ấy. Chỉ những người so deep mới thích Mỹ tâm thôi. Chứ còn nếu mà không so deep thì chúng nó sẽ thích kiểu HIEUTHUHAI này, à, mấy ca sĩ, ơ, hiện tại đang nổi nổi đấy, trẻ trẻ, teen teen hay Gen Gen Z đấy.
<chuckles> Ờ. <chuckles> Đúng rồi.